ค่ะ คุณพอจะช่วยเล่าเรื่องวิธีที่คุณเนี่ย เอาไว้ใช้สื่อสารกับลูกเวลาที่มีปัญหากันเนี่ย จะได้ไหมคะ?
ได้เลยค่ะ จริง ๆ อ่า ก็พูดได้เลยว่า ลูกดิฉันเนี่ย ก็อยู่ในช่วงของวัยรุ่นเนาะ เป็นวัยช่วงประมาณ 15 ปี เป็นช่วงที่แบบกำลังอยาก อยากจะลอง อยากจะตาม trend กับเพื่อน ๆ อย่างเงี้ยค่ะ สิ่งที่เราแบบ ที่เราพูดคุย แล้วก็เห็นได้ชัดเลย ก็คือพยายามที่จะใจเย็น คือจะ จะพยายามไม่ด่า พยายามแบบ เขาเรียกว่า ไม่พูดเอะอะโวยวายไปก่อน อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะใช้เป็นวิธีการสังเกตก่อนว่า ลูกเนี่ย มีพฤติกรรมอะไร ที่เปลี่ยนไปบ้าง?
อืม อืม อืม ค่ะ อันนี้ขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งนะคะ ลูกของคุณพี่นี่มีจำนวนกี่ท่านคะ? แล้วก็ เอ่อ มีเพศอะไรกันบ้างน่ะคะ?
อะะคะ อา ได้เลยค่ะ อืม ลูกดิฉันก็จะเป็นเพศ ช ชายค่ะ ก็เป็นลูกชาย อ่า คนแรกค่ะ มีแค่คนเดียว สิบห้า อ่า อายุ 15 ขวบ อย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ โอ้โฮ อา เออ ๆ เออ มันก็เป็นช่วงที่เหมือนคุณก็ต้องเรียนรู้ไปกับเขาเนาะ เพราะเขาก็เหมือนแบบเป็นคนแรก แล้วเป็นคนเดียวเลย แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่างที่คุณบอกเลย เขากำลังอยู่ แบบหัวเลี้ยวหัวต่อ กำลังวัยรุ่น และอย่างที่คุณบอกว่า พยายามไม่ต่อว่า อย่างเงี้ย แสดงว่า มันต้องมีเรื่องราวอะไรต่าง ๆ มาก ๆ แน่ ๆ ก็เลยอยากจะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ว่า มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างน่ะค่ะ?
ใช่ อืม มี อา ได้เลยค่ะ คือจริง ๆ เราเคยมีเคสที่แบบเรียนรู้ด้วยกันเมื่อก่อน ก็คือเป็นเคสที่แบบวัยรุ่นชอบอยากจะลอง คือเขาแบบ เราไปจับได้น่ะค่ะ แบบเข้าไปในห้องของเขา แล้วเราไปเจอบุหรี่ ซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้า เราก็ไปเจอโดยที่แบบ โดยที่เรา แต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดเนาะว่า ว่าลูกจะแบบมีการแบบลองบุหรี่อย่างเงี้ย พอเราไปเจอปุ๊บ สิ่งแรกที่เราทำ ก็คือแบบโกรธมาก คือแบบเรารู้สึกโกรธ เรารู้สึกแบบฉันต้องไปพูด ฉันต้องไปเคลียร์ ฉันต้องไปแบบต้องไป ไปถามให้รู้เรื่อง อย่างเงี้ย แล้วก็พอแบบลูกเลิกเรียนมาปุ๊บ เรานั่งรอที่ ที่แบบในห้องเลยอะค่ะ นั่งรอที่บ้าน "นี่มันหมายความว่าอะไรเนี่ย แม่ไปเห็นที่ในห้องมา" เราก็ใส่เลย แล้วก็บอกว่า "เนี่ย แม่ไม่เคยสอนนะ ให้หนูต้องมาสูบอะไรแบบเนี้ย นั่งลองอะไรแบบเนี้ย"
อืม อืม
"แล้วหนูไปลองนานหรือยัง" อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบโวยวายใหญ่ เหมือนแบบเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากเลยอะ แล้วลูก แล้วลูก พอลูกมาถึงอะ ลูกก็ทุบโต๊ะ ปุ๊บ แม่ฟังก่อน อย่างเงี้ย เขาก็โวยวายมาเลย ว่า "แม่ฟังก่อน แม่ไม่มีเหตุผลน่ะ แม่ฟังหน่อยสิ" แม่ก็ใจเย็น ๆ แม่ก็รอฟัง เขาก็แบบก็โวยวาย ก็เข้าห้อง โดยที่เขาไม่ ไม่ ไม่ตอบคำถาม แล้วเขาก็เข้าห้อง ก็ อ่า เขาเรียกว่า ปิดประตูดัง ตึ้ม แล้วก็ขังตัวเองอยู่ในห้องอะ อยู่ประมาณสัก สอง วัน อืม
โอ้โฮ โอ้ ๆ ๆ มันก็ค่อนข้าง มันก็ค่อนข้างเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเหมือนกันนะคะ เหมือนแบบเขาก็ไม่อยากคุยกับคุณ เขาก็ขังตัวเองไว้ในห้อง 2 วัน แล้วเขาก็ไม่ได้ไปเรียนหนังสือ อันนี้สอบถามย้อนไปอีกนิดหนึ่งอะค่ะ ช่วงระยะที่คุณไปเจอเนาะ เหมือนคุณเข้าไป อ่า ทำความสะอาด หรือว่าเข้าไปทำอะไร? อ๋อ ๆ ๆ แล้ว
ใช่ อืม ไม่ไปเรียน ค่ะ ทำความสะอาด ใช่ แล้วเข้าไปทำความสะอาดปกติเลย แต่ทีเนี้ย เขาน่าจะลืมเก็บ
อา อ๋อ อ่า หมายถึงว่าจุดที่เขา เอ่อ หมายถึงจุดที่คุณไปเจอเนี่ย คือไม่ได้มีอะไรปิด ไม่ เหมือนไม่ได้มีอาการซ่อนไว้ ใช่ไหมคะ? แต่แค่วางไว้เฉย ๆ อ๋อ
อือ ไม่ได้มีการต่อว่า ใช่ วางไว้บนโต๊ะเรียน อ่า โต๊ะหนังสือนี่แหละค่ะ โต๊ะอ่านหนังสือของเขาปกติเลย แล้วเราก็ไปเจอ ทีแรกเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นอะไร เราก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปเซิร์ชใน อ่า ในกูเกิลว่า มันคืออะไร
อา เออ ๆ ๆ โอเค อา โอเค ๆ หลังจากที่คุณรู้เนาะ ว่า เป็นบุหรี่ไฟฟ้า แล้วคุณก็ได้เหมือนอะ ต่อว่าเขาไปก่อนแล้วแหละ เพราะว่า เออ คุณก็ทำหน้าที่คุณแม่ทั่วไปอะเนาะ แล้วก็ อ่า เกิด เกิดความบาดหมางกันและกันน่ะค่ะ ลูกก็เหมือนแบบทำโทษตัวเอง ไม่ยอมออกมาจากห้อง แล้วคุณก็ เหมือนเขาก็ไม่ไปเรียนด้วย เหตุการณ์ต่อจากนั้นล่ะคะ มันรุนแรงขึ้น หรือว่าได้มีวิธีการจัดการยังไงเกิดขึ้นอะคะ?
เขาก็ขึ้นมา อืม อา ใช่ อืม หลังจากนั้นค่ะ เราก็ให้พ่อเขานี่แหละค่ะ เข้าไปคุย อา เราก็ให้พ่อ พ่อเขาเป็นคนที่ใจเย็น พ่อเขาจะแบบเหมือนกับเขาเชื่อ เชื่อพ่อมากกว่าเรา เพราะเราอะเป็นคนที่แบบชอบโวยวาย แล้วพ่อเขาก็เลยโอเค เดี๋ยว เดี๋ยวเขาเคลียร์เอง เดี๋ยวเขาก็ไปคุยกับลูกเองว่ายังไง เราก็ อืม เราก็โอเคได้ เราก็นั่งรอ เราก็นั่งรอในห้องแบบเราก็ฟังนี่แหละ แบบให้เขาปิดประตู เขาเรียกว่าไม่ให้ปิดประตูสนิท เพื่อ เราจะได้ยินเสียงที่เขาคุยกันว่าเขาคุยอะไรกัน เขาก็ เออ ใช่ อืม
อืม ก็เอ็นดูเนาะ แบบห่วงแหละ คุณแม่ก็เป็นห่วงแหละ เออ ๆ ๆ แล้วคุณพ่อเขาจัดการกับวิธีแบบเนี้ยยังไงอะคะ?
อืม พ่อเขาก็เหมือนกับเข้าไปแบบเหมือนใจเย็น ๆ น่ะ ในสไตล์ของเขา เขาก็ เออ โอเคพ่อ พ่อก็รู้จากแม่แล้วนะ สิ่งแรกที่เขาพูด พ่อก็เลยแบบสิ่งแรกที่เขาถามไป หนูลองนานหรือยัง หนูชอบไหม เขาถามพ่อ เขาถามลูกเขาอย่างงี้ หนูชอบไหม เหรอ หนูทดลองเฉย ๆ หรือว่าหนู อ่า เขาเรียกว่า หนูใช้มันเป็นประจำ? เขาก็เงียบน่ะ แล้วก็ฟัง เพราะเราก็เงียบเหมือนกัน สักพักหนึ่งอะค่ะ ประมาณสัก 5 นาที แล้วเขาเงียบ เรารู้สึกเงียบนานมาก ๆ เลย ในความรู้สึกของเรา เขาก็บอกว่า "ผมอะลองตามเพื่อนเฉย ๆ ผมไม่ได้ชอบหรอก" เขาว่าเงี้ย "ผมแค่ลองแค่ครั้งเดียว แล้วผมรู้สึกว่า มัน มันไม่ใช่สไตล์ของผม คือผมเห็นเพื่อนเขาลอง ลองกันแบบทุกคนเลย" เงี้ย แล้วเขาก็แบบ "ผมก็เลยอยากรู้จัก ว่า มันคืออะไร ผมก็เลยไปซื้อมาลองเองที่ห้อง" เขาพูดเงี้ย เราก็ อ๋อ เราก็คิดในใจ "อ๋อ ลูกเราแค่ลองเฉย ๆ" "จริง ๆ ผมไม่ได้ชอบเลย แล้วผมก็ไม่ชอบเลย ที่แม่แบบมาโวยวาย โดยที่ไม่ถามเหตุผล" เขาก็แบบระบายกับพ่อของเขาไปเนาะว่า ว่าแบบ ทำไมแม่ถึงมาพูดนู่นนี่นั่น อย่างเงี้ย พ่อก็บอกว่า "อ๋อ คือแม่เขาเป็นห่วง เขาก็แบบเป็นสไตล์เขาแบบนั้นอยู่แล้ว เราก็รู้ ๆ กันอยู่ แต่จริง ๆ อะ เขาเป็นห่วงเรามากๆ เลยนะ ค้อน เขาไม่ได้กินข้าวเลยนะ ตั้งแต่แบบเราแบบขังตัวเองในห้อง" อย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่า ลูกของเราเงียบไป
โอ้ อ๋อ
แล้วเขาก็คุยอะไรกันสักอย่างเเหละ เป็นสไตล์ของผู้ชาย แล้วเขาก็ชวนกันลงมากินข้าว อ่า เราก็นั่ง เราก็แบบ เออ มานั่งรอ เพื่อที่จะเอาแบบเตรียมข้าวเตรียมน้ำ มารอลูกเราด้วยแหละ เขาก็ เออ ลงมา เขาก็ก้มหน้าเนาะ เขาไม่ ไม่สบตากับเราเลยนะคะ เขาก้มหน้า แล้วเขาก็นั่งกินข้าว แล้วก็ เราก็แบบ เราก็พยายามเปลี่ยนเรื่องว่า "แล้วพรุ่งนี้หนูจะไปโรงเรียนไหม?" อะไรอย่างเงี้ย เราก็ "เดี๋ยวแม่ไปส่งเองนะ" เราก็แบบพยายามที่จะแบบ ไม่ ไม่พูดถึงเรื่องเก่า พูดถึงเรื่องใหม่ ๆ อืม มันเหมือนแบบเขาเรียกว่า
อ๋อ แล้วงี้ แล้ว แล้ว แล้วช่วงเวลา อ่า ที่เหมือนแบบว่า อ่า เริ่มลงมาทานข้าวกันเนาะ เหมือนแบบคุณพ่อคุณลูกอะค่ะ ปรับความเข้าใจกัน อย่างเงี้ย แล้วก็มีแนวโน้ม แล้วก็ท่าทีด้วยว่าคุณลูกเหมือนจะเข้าใจ อย่างเงี้ย ก็เลยชวนกันลงมาทานข้าวฝีมือคุณ แต่คุณก็ค่อนข้างแบบโอเคนะคะ จากการที่ได้รับคำตอบแบบนั้นน่ะ เราเชื่อว่าคุณก็รู้สึกดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว ว่า เฮ้ย เขาไม่ได้ใช้เป็นประจำ แล้วเขาก็ไม่ได้ชอบด้วย เขาแค่ลองเฉย ๆ เอง มันเลยทำให้คุณเหมือนแบบว่า โอเค เราจะไม่พยายามทำให้มันเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีก แต่เราพยายามจะเบนจุดสนใจเนาะ ไปเรื่องอื่น ๆ ดีกว่า เพื่อให้เขารู้สึกแบบผ่อนคลายมากขึ้น แล้วก็ยังอยากที่จะคุยกับคุณมากขึ้น แล้ววิธีนี้ค่ะได้ผลไหมคะ? คุณลูกได้กลับมาเป็นคุณลูกแบบที่คุยกับคุณ แล้วก็กลับมาร่าเริงหรือยังอะคะ?
อืม เข้าใจ ใช่ อืม อืม ใช่ ใช่ ได้ผล คือเรารู้สึกว่า พอเราแบบพูดเรื่องเนี้ยปุ๊บ เพราะว่าเขาจะยังไม่แบบ ไม่แสดงแบบ อ่า แอกชันแบบเขายังไม่แสดงอาการโดยทันที เขาก็จะมีก้มหน้า เขาก็พยักหน้าปึ๊บ ๆ แต่ก็ผ่านไปเหมือนกับใช้ระยะเวลาสักพัก ประมาณสัก 1-2 วัน แล้วเริ่มรู้สึกว่า เขาอะกลับมาแบบร่าเริงเหมือนเดิม กลับมานั่งดูการ์ตูนกับเรา กลับมาชวนแบบ เราแบบ แบบแม่ทำนู่นนี่นั่น ให้ ผ กินหน่อย อย่างเงี้ย เรารู้สึก เออ โอเค ลูกเรากลับมาแล้ว เราก็เลยคิดกับตัวเองว่า แบบต่อไปนี้นะ ฉันจะ ฉันจะสังเกต ฉันจะสังเกตพฤติกรรมของลูก ฉันจะพยายามแบบปรับ คือปรับให้เข้ากับวัยรุ่นน่ะ โดยการที่แบบ เออ ชวนเขาคุยนู่นนี่นั่น คุย เหมือนกับพยายามเปิดสื่อให้เขาดูต่าง ๆ ว่า แบบมันมีโทษอะไรนะ? เราก็จะแบบพยายามสอนไปเรื่อย ๆ อะค่ะ เหมือนล่าสุด อา เนื่องจากเรา เราเห็นว่าล่าสุดอะ จะมีในเรื่องของบุหรี่ แล้วก็มีข่าวแบบมีในโลก social บุหรี่นู่นนี่ เราก็เลยแบบ เฮ่ย เนี่ยเรื่องเนี้ยคนสูบบุหรี่ เราก็แบบพูดเปรย ๆ เนาะ คนสูบบุหรี่เนี่ย ปากมัน ปาก เขาเรียกว่า ปากคล้ำเนาะ แบบปากดูไม่ดี มองไปที่ไหนก็แบบก็รู้เลยว่า คนคนเนี้ยเขาสูบบุหรี่ อย่างเงี้ย แล้วเขาก็มีกลิ่นตัวด้วยนะพ่อ อย่างเงี้ย เราก็แบบ พยายามที่จะแบบ พยายามหาเรื่องมาคุย เรื่องที่แบบเรารู้สึกว่า เออ มัน มันแบบเราควบคุมไม่ได้ แต่เราก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเขาได้ อย่างเงี้ย
อืม อืม ค่ะ อืม น่ารักจังเลยนะคะ เหมือนอารมณ์ประมาณว่า คุณก็รู้แล้วแหละว่า วิธีการต่อว่าตรง ๆ มันอาจจะไม่ได้ผล แล้วก็มีผลเสียมากกว่า เพราะคุณเคยลองมาแล้วแหละ แล้วเนี่ยคุณก็เลยเหมือนแบบเปลี่ยนแนวทาง เปลี่ยนวิธี ด้วยการที่แบบว่า โอเค ก็พูดให้เหมือนมันเป็นเรื่องชีวิตประจำวัน เพื่อให้เขาเหมือนแบบว่า ซึมซับได้เอง แต่เราก็เชื่อนะว่า เขาก็แอบรู้แหละว่า คุณพยายามจะสอนเขาแบบอ้อม ๆ อะ แต่มันก็น่าเอ็นดูไปอีกแบบอะ เพราะเหมือนแบบว่า เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่ไม่ดี อารมณ์ที่ไม่ดีไปต่อว่าเขา ให้เขารู้สึกกดดัน แบบเนี้ย แล้วหลังจากนั้นน่ะค่ะ มันมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมคะ? ที่ เออ มัน คุณรู้สึกว่า ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ เหมือนตอนที่เจอบุหรี่เลย แต่ว่าคุณก็เหมือนเปลี่ยนไปแล้วอะค่ะ ไม่ได้เหมือนแบบว่าไปกดดันถามขะยาด คาด เอ่อ หมายถึงว่า คาดคั้นเอาคำตอบจากสิ่งที่เขาก็ไม่ได้อยากตอบ แบบเนี้ย มันเป็น เคยเกิดขึ้นอีกไหมคะ?
อืม อืม มีผล ใช่ อืม เราก็เครียดนะ ใช่ อ จริง ๆ ถ้า ณ ณ ตอนนี้เลยนะคะ ที่เราเห็นชัด แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร การที่แบบเด็กวัยรุ่นเริ่มที่จะมีแฟน สิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยอะค่ะ ก็คือแบบ เขาเรียกว่า เอ่อ ชวนกันแบบ หนี หนีเรียน อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็มีแบบ มีแบบแอบแบบเข้าไปดูโทรศัพท์ลูกด้วยนะว่า แบบคุยอะไรกัน ซึ่ง ซึ่งเราก็แบบพยายามที่จะไม่ให้ลูกเห็นว่า เราแบบไปล้ำเรื่องส่วนตัวของเขาก่อน เราก็เข้าไปดู อ๋อ ลูกเรามีแฟนนะ เขามีการแบบ อ่า มีการนัดกันไป ไปเที่ยววันเสาร์ ไรอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า อืม ทำยังไง เพื่อที่จะให้เขาแบบมี มีความตระหนักในเรื่องของแบบการมีแฟน อ่า ของวัยรุ่น อะไรอย่างเงี้ย เราก็ อ่า "เอาแบบนี้ไหมพ่อ เราคุยเรื่องเพศศึกษากับลูกโดยตรงเลยไหม?" คืออย่างน้อย ๆ เราไม่รู้หรอกว่าลับหลัง ข เราอะ เขาไปทำอะไรบ้าง เกิดมีอะไรผิดพลาดในชีวิตของเราอะ ของเขาอะ เราจะได้แบบป้องกันได้ เราก็เลยแบบเสนอไอเดียว่า ให้พ่ออะ เขาเรียกว่า ซื้อ เอ่อ เขาเรียกว่า เป็นถุงยางใส่กระเป๋าไว้ให้ลูกเลย เพราะว่าเราถือว่าแบบเรื่องปัจจุ เขาเรียกว่าเรื่องสมัยเนี้ย มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบเป็นเรื่องปกติแล้วอะ ในเรื่องแบบเนี้ย
อืม
แต่เขาก็ เขา เขาก็รู้สึก เรา เรารู้สึกนะ ตอนที่พ่อไปให้อะ เราก็แอบมองแบบด้วยชำเลืองสายตา แล้วพ่อเขาก็แบบนั่งคุยกัน ตามประสาลูกอะ เอ๊ย ตามประสาพ่อลูกเกี่ยวกับแบบ การมี มีแฟนนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย เขาก็แบบเอาไปให้ แล้วก็บอกว่า พ่อไม่ได้แบบเป็นเชิงแบบจูงให้ เขาเรียกว่า เป็นเชิงที่แบบชัก ชักชู ชักจูงนะ แต่เป็นสิ่งที่แบบเราป้องกัน เราไม่รู้หรอกว่า ในอนาคตจะเป็น มันจะเกิดอะไรขึ้น แต่เพียงแค่ว่า เรามีติดกระเป๋าไว้อะ มันเป็นเรื่องที่ดี
อืม อือ
เขาก็ เออ เขาก็มีแบบก้มหน้าให้พ่อเขา เราก็เห็นนะแล้วว่า ลูกก้มหน้า ก้มหน้า แล้วเขาก็แบบก้มหน้า ก็เหมือนแบบเราก็รู้ว่า เขาน่าจะเขิน หรือว่าจะอาย อะไรสักอย่างหนึ่ง แต่เราก็ แต่พ่อเขาก็บอกว่า มันเป็นเรื่องปกติเลยลูก เพราะว่าวัยรุ่นสมัยเนี้ย เราจะเห็นตามข่าวเลยว่า เขาพลาดนู่นนี่นั่น เพราะว่าอารมณ์พาไป แล้ววัยรุ่นน่ะ มันเหมือนแบบ อ่า เขาก็เรียกว่า มีแรงจูงใจอะไรหลาย ๆ อย่าง ซึ่งลูกอาจจะควบคุมตัวเองได้ หรือว่าอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้ ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยในอนาคต อันเนี้ยเป็นแค่การป้องกัน ไม่ใช่การชักจูง ลูกมีไว้เป็นไม่ผิด มันไม่ใช่แบบเป็นยาเสพติดอะไร เราก็แค่มีไว้เฉย ๆ
อือ
เขาก็ "อ๋อ ครับ ๆ ผมเข้าใจ" แล้วแบบเนี้ย หนู
โอ้โฮ! จาก สอง ค่ะ ค่ะ
ใช่ เราก็เลยบอกว่า ให้พ่อเขาอะ เรา คือตอนแรกเราก็เทรนพ่อแบบดีเลยนะว่า เป็นไปได้ไหม เราจะชวนให้แบบ ให้เขาอะมาที่บ้าน เดี๋ยวพ่อ เดี๋ยวแม่จะทำกับข้าวให้กิน เราก็จะได้แบบดูพฤติกรรมนู่นนี่นั่นเขาด้วย ดีกว่าให้เขาแบบ ออกไปเที่ยวกันข้างนอกเอง
อ๋อ จาก สอง เหตุการณ์นะ ถ้าเอามาเทียบกันนะ จากเหตุการณ์แรกนะ ที่คุณใช้อารมณ์เป็นแบบเป็นหลักแล้วกันเนาะ เวลา บ พอ เบื้องแรกเนี่ย ที่คุณแบบเหมือนเห็นบุหรี่ไฟฟ้า คุณก็เรียกเขามาแบบต่อว่าเลยอะ แล้วไม่ได้ฟังอะไรเขาเลย แต่พอเหตุการณ์ที่ 2 อะ โอเค คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกหรอกว่า มันเป็นปัญหาที่ใหญ่เท่าเหตุการณ์แรกอะ แต่คุณก็รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่เหมือนเราก็จะต้องสอนลูก ในลักษณะที่บอกกล่าวเป็นวิธีตรง ๆ แบบไม่อ้อมค้อม แต่คุณก็เลือกที่จะใช้คุ เอ่อ หมายถึงว่าให้คุณพ่ออะค่ะเข้าไปสื่อสาร เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ การที่แบบสื่อสารกันแบบเพศเดียวกัน เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจ อันนี้ เราว่ามันเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีเลยนะคะ เพราะว่าอย่างน้อยอะ คุณ ก็ไม่ได้เหมือนแบบว่าปิดกั้น แต่คุณใช้เหตุและผลว่า ยุคสมัยเนี้ย คือเด็กเขาเปลี่ยนไปแล้วจริง ๆ ตามยุคอะค่ะ แล้วคุณก็เลยเหมือนแบบว่า ให้วิธีที่คุณพอที่จะทำได้ในยุคของคุณ แล้วก็เอามาปรับกันใน ให้มันแบบเหมือนแบบ โอเค อย่างน้อยเราห้ามเขาไม่ได้นะ แต่เราสอนเขาได้จริง ๆ ว่า อะ ถ้ามันเกิดเหตุแบบนั้นน่ะ แล้วเขาจะทำยังไง? และมีสิ่งนี้เอาไว้เพื่ออะไร? โอ้ มันก็เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ ก็น่าจะต้องทำกันในทุก ๆ ครอบครัวนะคะ เพราะว่ามัน ก็ช่วยแก้ปัญหาหลายอย่างเลยเนาะ แบบปัญหาครอบครัว 1 ปัญหาสังคมที่จะตามมาด้วยจากความไม่พร้อม หรืออะไรก็ตามอะค่ะ โอเค แล้วอย่าง อย่างเงี้ยค่ะ พอ 2 เหตุการณ์ผ่านไปนะที่คุณเหมือนแบบว่า ได้ปรับตัวแล้วอะเนาะ คุณคิดว่าคุณได้เรียนรู้อะไรกับเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่าเนี้ยค่ะ แบบว่าวิธีการสื่อสารที่มันต่างกันทั้ง 2 ช่องทางเนี่ย มันเหมือนแบบว่ามันดี หรือมันแตกต่างกันยังไงอะค่ะ?
อย่างเงี้ยแหละค่ะ เราก็ อืม อืม เท่าที่แบบ อืม อืม ใช่ ๆ จริงค่ะ อืม ใช่ จริงค่ะ จริง อืม โอ้โฮ! เรารู้สึกมันดีนะ เรารู้สึกแบบอย่างที่ 2 เนี่ย เรารู้สึกว่า เออ โอเค อย่างน้อยแหละ เราคุยกับลูกโดยตรงไม่ได้ เรายังมีพ่อเขาอะ ที่เป็นตัวกลางในการแบบสื่อสาร คือ ร อย่างน้อยเรา เราเป็นคนสังเกต พ่ออาจจะไม่ค่อยสังเกต เพราะว่าเขาอาจจะงานยุ่ง แต่เราเป็นคนสังเกต เราก็แบบสังเกต แล้วก็แบบเอาปัญหาไปแจ้งเขา เราก็ไม่ได้โวยวาย แล้วเรารู้สึกว่า ลูกให้ความร่วมมืออะ มันเหมือนแบบเวลาที่พ่อไปพูด พูด เขาพูดแบบใจเย็น ๆ พูดทีเล่นทีจริง เรารู้สึก เออ มันได้ผล ซึ่งวิธีนี้เรา เราน่าจะแบบเอาไปใช้ในเหตุการณ์ ต่อ ๆ ไป ถ้าเจอนะ แต่อันแรกอะ เหตุการณ์แรกเราคงว่า เราคงคิดว่า มันคงต้องแบบ ดีลีต ออกจากสมองเราแล้ว เราจะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเอง ถ้าเราเจอแบบเนี้ย เราคงจะนับ 1 นับ 1-100 เลยก็ได้ ให้ใจเย็นก่อน แล้วก็แบบไปโฟกัสที่ลูก เป็นหลักก่อน อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อา โอเค อา อา ค่ะ ค่ะ นะคะ ที่คุณเอาความผิดพลาดเนี่ย มาเหมือนแบบว่า คอยปรับแก้ใช้ในเหตุการณ์ครั้งต่อไป โอ้ วันนี้นะได้ประสบการณ์ดี ๆ มากเลยอะค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณ และก็สวัสดีนะคะ